<chuckles> İşte diyorlar ya, işte, hani, "Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma." diye yapay zekâ biraz o konuda.
Evet, evet. Aynen. Hani onu daha böyle etik kurallarla eğitmek daha iyi olur sanki diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var, eee, eee, tabii, lütfen sen de söyleyeceğini unutma, hani işleri elimizden almak dedik ama mesela önceden yazılım sektörü diye bir sektör de yoktu ve bunun, hani internetin daha gelişmesiyle birlikte yeni bir sektör ortaya çıktı. Belki yapay zekâ sayesinde yeni sektörler de ortaya çıkmaya başlayacak. Hani bu noktada da heyecanlıyım açıkçası.
A, peki mesela Hıh, buyur. Yo, yo lü ü I tabii. Evet. Tabii ki de. Peki, ımm, bir 10 yıl sonra nasıl görüyorsun? İşte, bu yapay zekânın günümüze entegre olmuş bir şekilde, eee, hayatımızı şekillendirmesini. Bu seni, mesela, heyecanlandırır mı? Tedirgin mi eder?
Hımm. Hı hı. Kesinlikle heyecanlandırıyor. Çünkü son 1 senede bile o kadar farklı gelişmeler var ki yani çok hızlı öğreniyor bir kere. Her ş her konuda zaten şu an bu kadar destek sağlıyorsa bir 10 seneye bence çok çok farklı olabilir. Gerçekten bunu ben de çok merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Evet. Ya, eee, ben ne olabileceğini tahmin edemiyorum.
Değil mi? M çok böyle şey, e çok kısa sürede gelişiyor bir de farkındaysan, hani çok Evet.
Evet ve, ve hep. Çok, çok fazla kısa sürede gelişti. Evet. Yani, şeyi hatırlarsın, hiç, eee, Iron Man filmlerini izledin mi? İşte, orada bir yapay zekâ vardı. Onu ilk izlediğim zaman da hani hani, imkânsız gibi bir şey. Hani, tamamen ha ı ha eee, hayal ürünü gibi gelir gelirdi ve şu an ona yakın, yani.
Hı hı. Evet. Hı hı.